Ja, das finde ich auf jeden Fall auch 'ne richtig gute Idee, ne? In 'ner Gruppe ist man ja stärker als alleine. Hm, also, ich kann noch mal 'n paar Kolleginnen ansprechen, die das vielleicht mitmachen würden, aber mir fällt auch grad ein, dass wir ja so 'ne Art Betriebsrat haben. Also, so, ne, Vertrauensperson, an die man sich wenden kann, und dann, ähm, sprechen die auch zusammen. Also, äh, nicht jetzt die gehen vor und sprechen mit dem Chef, sondern dass die dabei sind wie so 'ne Art, ähm, ja, Beratung, so 'ne neutrale Person.
Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm, mhm, mhm.
Das könnte ich vielleicht auch noch mal versuchen tatsächlich, ja. Das ist auch 'ne gute Idee.
Hm, und weißt du vielleicht das ist genau, also, ist immer sehr hilfreich, wenn man 'n Betriebsrat hat. Das heißt, ihr seid dann schon wahrscheinlich auch 'n bisschen größere Firma und vielleicht kennst du auch 'n paar Kollegen, die auch im Betriebsrat sind. Das heißt, dass die dann von innen heraus auch was bewirken können. Weißt du vielleicht, wer von deinen Kollegen da ist? Weil dann kannst du das eigentlich direkt mit einem einzigen Kollegen abklären und dann wird das Ganze schon mal ins Rollen gebracht, ne?
Mhm. Ja, tatsächlich habe ich 'ne Ansprechpartnerin, also 'ne Kollegin, die die Ansprechpartnerin, äh, für den Betriebsrat ist. Die könnte ich auf jeden Fall auch noch mal fragen, aber ich habe manchmal so 'n bisschen das Gefühl, <sucks teeth> dass auch die im Betriebsrat äh, die Leute sich irgendwie nicht so anlegen wollen oder dafür richtig einsetzen wollen. Weißt du, wie das so ist? Hast du da vielleicht so 'ne Idee, wie man die 'n bisschen motivieren kann, oder ich weiß nicht.
Mhm. Sehr schön, ja. Mhm. Mhm. Okay, ja, ja. Natürlich. Hm, ich kann das gut nachvollziehen, dass die Leute auch Angst haben. Das heißt, äh, äh, Regeln werden ja meistens irgendwie erfunden oder sich äh, neu zusammengestellt, wenn das irgendwas nicht funktioniert hat im System. Aber dafür muss man auch den Mut haben und darüber sprechen. Das heißt, höchstwahrscheinlich sind das Leute, die halt irgendwo 'n Stück weit auch vielleicht Angst haben, schon wieder in die Schusslinie zu kommen oder auch ihren Job zu verlieren, wenn sie halt zu viel sagen.
Mhm.
Und deswegen bleiben sie halt lieber ruhig und e erleiden halt auch einfach die Umstände so, wie sie sind. Aber ich würde wirklich vielleicht noch mal ansprechen, dass wie du schon gesagt hast, dass man gemeinsam ja auch stark ist und wenn der gesamte Betriebsrat sich für etwas einsetzt, dann wird keine einzelne Person halt praktisch in Visier genommen, verstehst du? Dann ist es halt die Einheit, die Gemeinschaft und dafür ist der Betriebsrat ja auch eigentlich da. Er ist ja dafür da, um auch d ähm, die Interessen eines einzelnen Menschen zu vertreten, ohne ihn direkt so, ähm, zur Schau zu stellen. Es ist ja dann so 'n bisschen anonym und dafür ist der Betriebsrat ganz gut.
Ja. Ja. Ja, total. Ja, ich muss die a echt noch mal drauf ansprechen, vielleicht auch sie noch mal dran erinnern, was ihre Rolle ist <laughs> im Betriebsrat tatsächlich, oder? Ja. Ja, du hattest vorhin ja, ähm, das Journaling, ähm, auch geraten und ich hatte auch schon mal, ähm, so 'n bisschen Yoga ausprobiert oder ich versuche auch abends zum Schlafen so gegen weniger Stress 'n bisschen Magnesium zu nehmen. Hast du da vielleicht noch so 'n paar alternative Ratschläge, wie man sich so vorm Schlafengehen gegen den Stress beruhigen kann?
Genau. Ja, ja, genau, genau.